Hem, ouais, je pense. Je pense, parce que, heu, il y a des moments où, hem, c en fait, c'est un homme très sensible. Heu, ce que je trouve ça enfin j je trouve ça, heu, merveilleux par moments mais d'autres moments, je trouve qu'il prend vachement les choses à cœur et qu'il décroche pas sur certaines, heu, choses et en fait, c'est à ce moment là que, heu, je vais adapter mon discours, que je vais vraiment m'adapter à lui en fait, à ses sentiments et par moments, heu, il a besoin d'être un petit peu, hem, on va dire un petit peu secoué. Il le dit lui-même, c'est pas moi, hein. Je je passe pour la méchante, mais non, non, il le dit lui même. Hem, et donc du coup, je vais lui dire: «Heu, OK, là, enfin, c'est bon, décroche, avance», heu, maintenant oui, il y a tel truc qui s'est passé, OK, heu, pour donner un exemple, heu, on a acheté une maison, on est en train de faire des travaux, ça prend p temps monstrueux parce qu'il y a eu un problème avec le constructeur. Heu, oui ça embête tout le monde. Oui, c'est flippant, heu. Oui, on ne sait absolument pas quand est-ce qu'on va déménager et heu, et ç ça nous énerve mais voilà, c'est comme ça. Maintenant on avance. Go, et en fait lui, il va, tu sais? Il va ruminer, il va en reparler. Ouais, mais là il y a ça, mais là je fais: «Regarde! C'est plus dans notre contrôle. Donc stop, on avance» et tu vois, il a besoin parfois de ces petits rappels pour, beh, se dire «OK, c'est vrai, tu as raison, heu. Bon, allez hop».
Mmh mh. Ah oui? D'accord. OK. Mouais. Mmh. Mouais. C'est pas le plus important et de toute façon, heu, il y a aucun pouvoir dessus donc, heu
Voilà. C'est ça. C'est ça. J'essaie de j'essaie de lui faire prendre un petit pas de recul, par moment et je pense que c'est ce qui nous aide parce que lui fait exactement la même chose avec moi, hein. Je parle de moi vis-à-vis de lui, mais il fait exactement pareil de son côté quand, heu, j'ai des petits coups de mou et heu, et voilà, on en parle, on crève l'abcès, on enlève le pansement, heu, d'un coup sec, tu vois? <laughs> Et heu, et ça va mieux.
Mmh. Oui. Ouais. Oui, donc comme tu disais c'est c'est c'est une équipe quoi. C'est quand, heu, quand il y a un des joueurs, heu, qui va pas bien, bah, c'est l'autre qui prend le relais, et inversement.
Ouais. Mmh mh. Ouais, exactement et ça, on se l'est toujours dit, heu. En fait, c'est lui qui m'avait sorti ça une 1re fois quand j'allais pas bien du tout et heu, bon, voilà, j'allais pas bien grosse drama queen. Non mais c'est fini, il y a plus rien qui va machin, bref. Je broie du noir, tout ce que tu veux et il m'avait dit je me souviens il m'a tenu la main, et il m'a dit: «Hey stop! On est une équipe, on est 2. Tu vas pas bien? C'est pas grave, je suis là, je t'aide, on remonte la pente».
<chuckles> Moui. Ouais.
Et je me suis dit: <scoffs> «C'est mignon! Je t'ai pas épousé pour rien, tout va bien, ça va. <laughs> J'ai bien choisi mon homme». <laughs>
OK, oui. <laughs> Oui, <chuckles> oui, donc ça c'est vraiment un moment qui, mmh, qui pour toi, même si c'est dans la difficulté parce que clairement c'est un moment où tu vas pas bien, heu, est-ce que tu peux dire que c'est vraiment un moment qui, soude un couple?
Mmh mh.